Nah <sniffs> kalau di perayaan Natal sama Imlek itu memang ada ini ada ada yang non halal ya jadi biasanya kalau Natal itu kita bakal ada 2 meja Kak.
Mhm. Oh disendirikan ya. Wah seru banget tuh, kebayang kebayang.
Heeh, <sniffs> jadi meja yang pertama adalah meja halal yang pokoknya semua orang bisa makan sama yang satunya lagi meja non halal yang kayak emang, isinya itu, eee, babi sama biasanya, eee, minuman keras gitu kan, jadi kalau misalnya kita mau yang non halal ya, silahkan ambil di non halal tapi kalau yang halal ya udah silakan di halal aja gitu. Jadi ini itu udah tahu Kak, semua orang udah tahu, kayak udah udah dilabelin gitu loh, ini meja yang non halal, yang sana yang meja halal gitu, biasa, udah biasa banget, heeh, betul.
Mhm. Mhm. Oke. Heeh heeh. Oh, oke. Karena udah terbiasa juga ya udah lama juga kan ya, heeh, wah seru banget sih. Nah berarti, eee, ini ya akrab banget keluarganya ya Kak, tapi nih Kak pasti kan dalam setiap keluarga tuh pasti adalah yang namanya momen tegang gitu, atau mungkin salah paham soal tata cara mungkin, eee, memakan atau mungkin, eee, ada kesalahpahaman itu ada nggak sih Kak kalau di tempat Kakak?
Iya. Eee, sejauh ini enggak ada cuman paling biasanya kalau misalnya nih, kayak yang kemarin tuh, sepupu aku kan nikah tuh sama jadi sepupu aku Katolik menikah sama perempuan Muslim, gitu, yang akhirnya, perempuan ini, eee, pindah ke Katolik gitu kan, nah, terus, eee, mertuanya ini kan, belum biasa ya sama sama sama keluarga kita yang ternyata, eee, beragam budaya gitu, eee, agamanya macem-macem di sana gitu, itu waktu pertama kali dateng itu kayak, agak bingung gitu loh Kak, eee eee, mertuanya.
Mhm. Oh iya. Wah ini ini seru nih. <chuckles> Oh, iya iya. Heeh. Heeh heeh. Mhm. Oh berarti ikut juga ya orang tuanya ya?

Oke, ada beberapa budaya, ya? Heeh.
Yang mana iya, betul jadi yang mana sebagian dari kita itu katolik, sebagian dari kita juga, eee, muslim dan sebagian dari kita itu, eee, Chinese gitu jadi dalam setahun kita, tuh, merayakan Idul Fitri, Imlek dan Natal, sekaligus gitu dalam 1 tahun dan ket iya, seru banget, kan, dan setiap perayaan itu kita selalu hadir gitu jadi yang non Chinese pun kita ikut merayakan, eee, keluarga kita yang Chinese buat Imlek terus yang yang non muslim pun sama-sama merayakan Idul Fitri buat keluarga kita yang sedang merayakan Idul Fitri dan yang, eee, non katolik pun, kita ikut merayakan Natal untuk mer eee, untuk keluarga kita yang sedang merayakan Natal gitu jadi, ya, rame gitu, sih, <chuckles> seru gitu. <laughs>
Heeh. Wah seru seru. Mhm. Mhm. Mhm. Iya. Wah. Ini ini menarik, sih, menarik, sih. Nah, aku jadi penasaran, nih, biasanya, nih, berarti apakah rumahnya itu berganti-ganti gitu, ya, buat merayakannya? Misalkan di yang, eee, Imlek berarti di tempat yang merayakan Imlek terus saudara-saudara ini dateng, terus yang mungkin lebaran didatengin juga, nih, sama saudara-saudara yang lain atau gimana, tuh? Apa mungkin ada 1 rumah, eee, yang punya nenek-kakek akhirnya tiap ada apa, ya, perayaan dipakai atau gimana?
Nah, betul banget jadi, eee, tiap perayaan ini lokasinya beda-beda gitu kalau misalnya mhm, jadi kalau Idul Fitri biasanya di tempatku, tempat aku, kan, eee, nempatin rumah rumah induk keluarga gitu, kan, yang memang itu betul betul jadi, kan, aku di sana, tuh, keluargaku.
Oh, beda-beda. Mmm, mhm, punya kakek-nenek dulu gitu, ya. Hmm.

Kalau di keluargaku, eee, kalau Idul Fitri pokoknya udah kerja, udah punya duit boleh ngasih duit ke siapa pun sih, heeh dan ket dan kalo
Mhm. Oh, oke, heeh. Tapi emang berarti ada tradisi itu ya?
Ada ada, dan tradisi itu terjadi di Natal dan Imlek juga Kak, jadi kita bagi-bagi angpao se setahun 3 kali. <laughs>
Wah, seru banget ya? Yang belum kerja, yang masih sekolah, yang masih kuliah, dapat 3 kali tahun ya, biasanya kalau kalau yang Muslim kan, biasa cuma dapat 1 kali aja. Wah seru banget ternyata ya. Nah kalau untuk, eee, misalkan nih, kan anak-anak tuh, biasanya makanannya agak pilih-pilih gitu ya, atau mungkin ada anak yang Islam, tapi pengen saudara makan, eee, yang non halal gitu, biasanya ngejelasinnya gimana tuh, Kak, orang tuanya?
Iya. Betul. Iya. Oh, ini sih kayak, ya mereka udah tahu aja, udah kayak jangan itu babi. Heeh, "Jangan makan yang jangan makan meja yang itu ya, deh jangan makan dari meja yang itu ya, meja yang babi itu!" Kayak mereka udah paham aja, sih.
Mmm, dikasih pemahaman ya, berarti dari awal ya? M Wow, berarti mereka juga ini ya, punya hati yang paham juga ya, yang nggak yang nggak ngotot, kan kadang ada anak-anak yang kayak, "nggak mau tahu, pokoknya mau itu!" Gitu ya? Berarti ud udah pada ini, ngerti gitu.
Iya iya. Udah udah udah pada paham kok, nggak yang harus pokoknya kalo masalah makanan kayaknya nggak pernah ada masalah sih Kak, nggak pernah ada masalah kayak, "Aku pengen coba babi!" Gitu, nggak nggak ada, heeh.
Oh ya, yang penting yang penting enak dan kenyang ya? <laughs> Oke, berarti nggak ada ledek-ledekan kaya gitu, mhm.
Cuman mungkin cuman mungkin biasanya aku kan minum, jadi kayak mungkin ketika di Natal gitu, aku ngambil ngambil apa namanya, alkohol gitu, biasanya pada ini kayak yang, "Eh, kok minum?" Gitu. Heeh, iya, terus mama aku juga kayak yang, "Eh, kok kamu ngambil itu?" "Ya udah sih, nggak papa, kan yang penting nggak mabuk aku bilang gitu. <laughs>
Mhm. Yang tua-tua ya? Heeh, pada ngomentarin? <chuckles> Oh, berarti kayak, "Ah, seru banget sih," kayak berarti lebih, eee, mengerti ya, saling mengerti ya, maksudnya nggak yang kayak memaksakan, "Kamu nggak boleh nih, kayak gitu!" berarti tetap bisa ngerti juga ya, ternyata. Heeh, nah biasanya nih, kalau yang, eee, ketika imlek gitu, yang biasanya, Kakak kan tadi bilangnya makan di luar gitu. Nah, biasanya itu tuh, eee, dilangsungkannya lama banget atau malah sebenarnya cuma yang penting momen makan-makannya, terus kumpul keluarga, ngobrol-ngobrol. Itu biasanya durasinya berapa lama, gitu?
Iya, betul. I yang, betul betul, heeh. Tul.